À, bạn ơi, với cái chiếc điện thoại á thì đôi khi nó sẽ là một cái vật, kiểu như là, vật bất ly thân với một số người á bạn. Vậy thì, ờ, rõ ràng để mà gọi là lệ thuộc vào nó quá nhiều thì cũng hông hông hợp lý, theo bạn thì bạn đặt cái ranh giới với cái điện thoại của bạn như thế nào là nó hợp lý vậy bạn?
Ừm, đúng rồi. Nói ng nghe cái tưởng dễ nhưng mà thật ra khó lắm á nha bạn, bởi vì bây giờ á, mọi thứ nó đều ở trong cái ti cái cái điện thoại hết trơn nè. Cả một thế việc giải trí, cả một cái sự liên hệ về công việc, rồi gia đình, mọi thứ nó đều nằm ở trên cái điện thoại hết. Đó, cho nên cái việc mà mình có thể, ơ, ừm, giữ một cái ranh giới làm sao để cho cái việc sử dụng điện thoại nó hợp lý thôi á là việc rất là quan trọng luôn. À, mình thì thường cố gắng hoàn thành cái công việc ở cái nơi làm để mà mình tránh cái việc là, ờ, điện thoại của mình á là nó cứ reo lên liên tục khi mình về nhà, kiểu như là, làm không xong việc về bị hối nhưng mà vậy đó.
Ừm. Đúng rồi. Đồng ý. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Chưa xong á, à, đúng rồi, ừm. Mình hiểu, nhất trí luôn. Có nghĩa là với bạn thì khi mà cái cái điện thoại mà bạn sử dụng trong công việc á, cái mục đích là vì công việc thì sẽ ở trong cái giờ làm của bạn thôi, chứ bạn không có muốn là nó ảnh hưởng tới cái, gọi là, sinh hoạt hàng ngày của bạn. Ờ, cũng hợp lý. À, nhưng mà bạn, vậy thì làm sao để mà bạn có thể là đặt ra cái ranh giới, kiểu giống như, đến khi mà, à, bạn về nhà thì bạn sẽ tắt chuông điện thoại, tắt những cái thông báo ở trong công việc hay là bạn có cái cách nào khác nữa hông?
Ừm. Đúng rồi. Ồ, thật ra thì cũng có nha. Ờ, đối với mình á, thì nó sẽ có 2 loại cuộc gọi và tin nhắn chắc chắn là phải nghe và trả lời. Thứ nhất là của sếp mình, đó, cái thứ hai là của gia đình. Ờ, ờ, là phải coi coi là gia đình coi có cái việc gì hông, tại vì bố của mình cũng lớn tuổi rồi đó, à, nhiều khi có cái tin tức gì quan trọng hông là mình không có thể nào mình bỏ qua được. Thì riêng sếp với lại gia đình nha, là mình sẽ để chuông riêng, có cái nhạc chuông riêng á bạn, đề mà ừ, ừ, để mình nghe cái nhạc chuông đó là mình biết là 2 cái đối tượng này là cần phải bốc máy. <laughs> Còn lại là như nhau hết, à, về tin nhắn điện thoại nó có 1 âm thanh như nhau, thì mình chỉ cần nghe qua tới, ờ, mình hổng có cầm tới cần cầm tới điện thoại ở trong nhà. Đó, mình có thể làm hết mọi chuyện, mình nghe coi nó là cái cái nhạc chuông gì là mình có thể xác định được coi là cái mức độ quan trọng với cái tầm, à, mức độ cần phải trả lời nó nằm ở đâu. Đó, thì mình sẽ sẽ trả lời ngay.
Cái gì? <laughs> Cũng đúng, <laughs> hợp lý. Vậy á hả? Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Thế hả? À, đầu tư ha? OK. Biết, đúng rồi. Đúng, đúng, ừm. Vậy á hả? Ừm. Hợp lý. Ừm, đúng. Ừm, hay quá vậy ta! Rõ ràng cái cách mà bạn đà đầu đầu tư và cái việc là bạn, à, thiết lập cái chuông điện thoại á, cái tiếng chuông điện thoại hay là cái tin nhắn, a, riêng biệt với sếp và với gia đình bạn thì nó rõ ràng nó rất là hợp lý. Và thậm chí là bạn sẽ hông cần phải, gọi là, ờ, cầm tới cái điện thoại thì mới biết là cái người nào có quan trọng hay không nữa, nghe tiếng chuông là đã biết rồi đó, nghe, kiểu là, nghe từ xa là đã cả đã đã biết được rồi. Nhưng mà bạn, bạn có cái cách nào để mà bạn có thể là, ờ, ngắt cái điện thoại ở trong, kiểu là, cái cái quy định việc cái lúc mà dùng cơm hoặc là trước khi đi ngủ hay là khi đi họp hông? Tại vì những cái trường hợp đó đôi khi á có cái, gọi là, cái tiếng chuông điện thoại mà reo tới hoặc là, <tsk> ờ, kiểu, nghe tin nhắn rồi đó thì cũng sẽ rất là dễ bị phân tâm, hoặc là rất là dễ bị ảnh hưởng luôn á.
Ừm. Ừm. Ừ, đúng đó bạn. Ừm, đúng rồi. <laughs> Thật sự á! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Có đó bạn, thật sự thì, à, cái việc mà mình phải duy trì một cái giờ cơm để làm sao cho mọi người cùng tập trung vào cái bữa cơm nó rất là quan trọng, với lại á, mình cũng muốn là làm gương cho con của mình. Nếu như mà còn mình thì suốt ngày cầm điện thoại mình bấm, xong rồi mình nói là "Con nha, hổng có được điện thoại đâu." Á rồi b bấm bấm bấm cả ngày, <laughs> mà mình hổng làm gương, mình cứ bấm cả ngày thì làm sao mà mình nói con mình được. Cho nên là cái việc mà mình về nhà á, là mình rất là ít khi nào cầm cái điện thoại, trừ khi nào mà nó quá quan trọng đi. Đó, với lại là mình nhìn, à, mình nhìn vào cái máy tính cả ngày thì mình cũng mệt rồi, mình hông có nhu cầu lướt nhiều bằng điện thoại. Ờ, riêng cái giờ mà mình ờ, cùng với, a, con mình ăn cơm nè, là không có điện thoại đó chắc chắn nha. Rồi sau khi mà mấy mẹ con rồi đi tắm rửa xong thì thường nha, các con của mình nó sẽ có có cái thời giờ để mà nó chơi, ví dụ như là mình với con mình sẽ chơi domino nè, chơi đánh cờ nè, ơ, hoặc là mấy mẹ con, ơ, chơi cờ tỉ phú, kiểu kiểu vậy đó, đó, có cái khung thời giờ đó chơi với nhau, ờ, thì mình sẽ không có cầm đến điện thoại. Đó, thì nó có những khoảng mà mình đặt cái ranh giới như vậy để cho mình dành được cái thời gian cho con cho nó trọn vẹn, nó hổng có bị phân tâm á bạn.
Ừm, đúng nè. Đúng, đúng, ừm, cái này hay nè! Đó, ừm. Ừm, hợp lý. Đúng, đúng, ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Hay vậy hả? Ừm. Đồng ý. Ừm, nhất trí. Ừm. Ừm, ô kê. Rõ ràng không chỉ riêng bản thân bạn, gọi là, tách, ừm, ra khỏi được cái điện thoại, mà thậm chí là con của bạn cũng, gọi là, cũng như vậy, cũng là một cái cách rất là hay để cho cả nhà cùng gắn kết với nhau nè, rồi cùng nhau, ờ, gọi là, tách biệt ra khỏi cái điện thoại luôn, hợp lý. Nhưng mà bạn, sau cái khoảng thời gian đó đi thì là cái khoảng, gọi là, kiểu, trước cái giờ đi ngủ đó, vậy thì hổng biết là bạn có cái thói quen là bạn kiểm tra điện thoại, hay là bạn sử dụng điện thoại như thế nào trước cái giờ đi ngủ hông? Tại ừm, tại vì cái thời gian đó đôi khi nó nó sẽ với một số người thì sẽ rất là thường xuyên, ừm, gọi là, sử dụng điện thoại luôn á.
Ừm. <laughs> Ừ. Ừ, đúng đó bạn. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, cũng có chứ, cũng không thể nào mà hông có được. Ờ, thực sự thì, ờ, ừm, sau cái giờ mà sinh hoạt chung như vậy á, các con của mình nó sẽ có 30 phút để xem TV, à, trong ừm, thì trong 30 phút đó đó, thì mình cũng sẽ kiểm tra điện thoại, đó, mình cũng phải coi coi là có cái tin nhắn nào cần phải trả lời hông? Ờ, coi có cái sự ơ, coi có việc nào mà gấp cần mình phải giải quyết hông? Đó, thì mình cứ lướt qua một lượt như vậy mà mình cảm thấy là c không có cái việc gì mà cần phải sử dụng hết, đó, thì mình lại, ừm, chuyển sang cái đoạn là mình chuẩn bị để mình đi ngủ. Đó, nhưng mà cũng phải có những cái giây phút để mà mình kiểm tra coi cái mức độ mà, à, mà công việc, hoặc là tin tức á nó tới đâu, nó có nó có ảnh hưởng tới, ờ, cái sự việc ngày mai hông, hay là c có cái sự việc gì quan trọng về thông tin hông?
Ừm. Mình hiểu, ừm. Ừm. Ừm. Cũng đúng, ừm. Ừm, hợp lý nè. Đồng ý, đồng ý. Ừm. Ô kê, ừm, d với bạn thì hổng biết nha, cái việc mà ờ, gọi là, đôi khi á, khi mà bạn liên lạc x ừm, bằng điện thoại qua mạng xã hội với bạn bè của bạn, hoặc hoặc là gia đình đó, thì hông biết nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà bạn đặt ra cái giới hạn về cái cái việc mà bạn ơ, ranh giới bạn hạn chế sử dụng điện thoại trong cái lúc mà về nhà hông bạn?
Thực sự thì, à, cái mạng xã hội á, nó đưa ra rất là nhiều những cái thông tin, không chỉ là cái tin tức giữa, ơ, bạn bè hay là người trong gia đình đâu. Phải nói nha, khi mà mình mình dùng mạng xã hội á, mình, ừm, học được rất là nhiều những cái tip ở trên đó người ta dạy về, à, nấu ăn cũng có nè, người ta dạy về những cái, ơ, hướng dẫn sử dụng phần mềm nè, rồi AI nè, rồi những cái kiến thức về y tế, xã hội. Nói chung là cái mạng xã hội nó cung cấp cho con người rất là nhiều các loại thông tin, đó, cho nên đôi khi người ta lên ở trên đó xong rồi người ta sẽ đắm chìm vào trong những cái những cái luồng thông tin mà nó hấp dẫn như vậy, ờ, ở trong mạng xã hội và nhiều khi người ta bỏ rất là nhiều thời giờ ở trong đó là có. Đó, mình thì cũng Đó, đôi khi mà mình đang quan tâm tới cái vấn đề gì đó chẳng hạn, xong rồi, ờ, ở trên mạng xã hội thì nó lại có những cái thuật toán mà nó cứ nó cứ gợi ra liên tục những cái tin tức tương tự, đó. Cho nên cũng lúc cũng có lúc á là mình bị trôi ở trong đó thiệt. Đó, ừm, nhưng mà
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng. Đó, ừm. Ừm. Vậy á hả? Ừm, v vậy thì bạn bạn làm sao để mà bạn, gọi là, giới hạn lại, bạn điều chỉnh lại cho nó phù hợp hơn? Tại vì cứ nếu như mà để cứ để là trôi, cứ để là bị, gọi là, bị cuốn vào quá nhiều vào nó thì sẽ ảnh hưởng rồi. Ừm.
Ừm. Ừm, ừm. <laughs> Ừ, nói chung là cũng có chứ, mình á thì, à, c cũng có những cái quy định về thời gian ở nhà cũng khá là rõ ràng rồi. Bởi vì nhà mình có con nhỏ mà, cho nên nhiều khi là mình có muốn cuốn vào đó lâu cũng hông được nữa, con mình nó sẽ nó sẽ nhắc á. À, ví dụ như là tới 9:00 là mình tới giờ là, ừm, con cái của mình nó lùa đi ngủ, là nó tự động nó nó tắt ti vi rồi, ờ, nó đi nó đánh răng rồi nó thế này thế kia để nó đi ngủ. Thì mình cũng thấy là, ừ, tới giờ đi ngủ rồi là cũng tới giờ để tắt điện thoại rồi. À, con mình tắt ti vi là mình cũng sẽ tắt điện thoại nha, chứ mà nó thấy mình còn bấm á, là nó sẽ nhào vô nó: "Ới, mẹ bấm gì vậy? Mẹ chơi cái gì á? A, cho con chơi với", kiểu kiểu vậy đó. À, thì đương nhiên là chắc chắn mình phải buông ra rồi. Đó, thế thì tự nhiên lúc này con mình nó cũng giống như là cái chuông báo vậy đó bạn. <laughs> Báo động, báo động. Ừm.
Ừm, thì sao? Ừm. À, có lực á ha? Ừm. Hợp lý quá chừng chứ, ừm. <laughs> Đúng rồi, ừm. <laughs> Cũng đúng, ừm. <laughs> Cái, gọi là, cái ừm, ừm, cái kiểu là, cái động lực á, nó khi mà nó xuất phát từ những cái cái mầm non nhỏ, những cái đứa bé ở trong gia đình thì rõ ràng nó sẽ là một cái động lực rất là hợp lý và thậm chí là động lực rất là lớn nữa, ờ, không có cái gì mà có thể là vượt qua được khỏi cái động lực đó hết trơn á, đúng hông? Ừm.
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừ, ừm, đúng rồi bạn. Đôi khi làm cha mẹ nó sẽ có một cái trách nhiệm với lại một cái, ờ, ờ, nghĩa vụ là mình phải làm gương nữa. À, tự nhiên mình cũng chấn chỉnh lên hẳn từ cái việc ăn uống, từ cái việc suy nghĩ, từ cái lối sống, tự nhiên nó cũng nề nếp hơn hẳn luôn á bạn.
Ừm, mình hiểu. Mình hiểu, nhưng mà hổng biết là khi mà bạn, à, gọi là, à, giảm cái thời lượng mà bạn sử dụng điện thoại như vậy á, thì cái tâm lý ban đầu của bạn nó có, kiểu là, bị ảnh hưởng gì hông? Có, kiểu là, à, à, bị cái hiệu ứng FOMO là cảm giác là tiếc là không biết là trên mạng xã hội bây giờ nó có cái gì đang xảy ra hông bạn ha? Ờ.
Ừm. Ừm! Ờ! <laughs> Ừm. <laughs> Cũng có chứ bạn, à, dễ gì, à, mình thì là người lớn mà, cả ngày thì bận rộn rồi, ai mà chả thích có những cái lúc để mà giải trí, rồi là, ờ, vui riêng cho mình. Ừ, đó. Ờ, nhiều khi ngồi không buồn buồn, tay cũng muốn lướt thông tin này nọ. Ờ, cho nên ban đầu á thì mình cũng cũng khó nha, nhưng mà sau này á thì mình tập vậy nè, mình thay vì là mình, à, à, nằm một mình thì mình đi vô mình ngủ với con mình, <laughs> mình đi vô mình ngủ với thì mình không thể nào mình bấm được. <laughs>
Đúng rồi. Nắm bắt thông tin đồ đó, ờ, đúng rồi Vậy hả? Ừm. Sao, sao? Ờ, hợp lý, giống như là ừm, cho bạn Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, kiểu là, cho đỡ, ơ, gọi là, <sniffs> cho quên đi quên đi cái cái, gọi là, cái nỗi nhớ nhung về cái chiếc điện thoại, đúng hông? Ừm. Hợp
Ừm. Ờ. <laughs> Đúng rồi, tức là mình sẽ vô mình dỗ con mình ngủ, rồi hai mẹ con sẽ, a, à, cười nè, nói nè, rồi mình kể chuyện, rồi mình hát, cái một hồi cái con mình buồn ngủ thì lúc đó mình cũng buồn ngủ rồi à. Đó, cho nên là nó cũng tiện lắm. Mình vừa ru con mình ngủ có khi mình còn ngủ trước nó đó chứ, cho nên hổng có thời giờ để bấm nhiều điện thoại. <laughs>
Ừm. Hay vậy ta! Cũng h cũng hợp lý đó, ờ, cái cách này rất là, à, hay nè. Nhưng mà hổng biết là nói về những cái công cụ mà bạn có thể là, à, đặt giới hạn cái thời gian sử dụng hoặc là những cái, gọi là, tắt về cái việc là, thông báo nhóm của bạn bè đi, thì bạn có sử dụng hông? Ừm.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Có chứ bạn, nhiều lắm á. Nếu như mà bây mà không có cái tắt bớt cái thông báo ở trên những cái hội nhóm chung á, thì chắc là một ngày nó reo 24/7 quá à. <laughs> Ờ, giờ 1 người thì bây giờ nhìn lại cái số lượng hội nhóm á coi không đếm hết luôn á chứ, ơ, nào là
Ừm, sao? <laughs> Cũng đúng, ừm. Ừm, mình hiểu.
cư nè, nhóm mua bán nè, nhóm các bà mẹ, ờ, rồi riêng ở
Bỉm sữa đồ đó. <laughs>
Mình thôi là cũng gần 10 nhóm rồi, nhóm phòng b và nhóm, ơ, chung, nhóm riêng, nhóm hình ảnh, nhóm video, <laughs> quá chừng. Cho nên thật sự là cái việc mà mình phải, a, cài đặt cái chế độ, gọi là, báo chuông cho từng nhóm á là rất là quan trọng nha. À, mình
Đúng, ừm. Ừm. Đồng ý, ừm.
chuông cho, ờ, những cái thông báo nào nó mang cái tính chất, à, chung thôi, ví dụ như là cái nhóm ở trong công ty thì có một cái nhóm để mà chuyên đưa ra những cái thông báo cũng như là cập nhật tiến độ đó thì cái phải bật nha, à, nhóm đó mình sẽ bật. Còn lại thì, ờ, gia đình nè, rồi, ờ, bạn bè này nọ thì mình vẫn bật chứ hông phải là mình hổng bật, không thể nào mà mình tắt luôn được. Có những cái mối quan hệ, có những cái sự quan tâm mà mình vẫn phải cần quan tâm đến họ, thì mình vẫn bật, nhưng mà những cái hội nhóm á, là đa số là mình tắt á bạn.
Ừm, thông tin đồ đó, ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng, đúng, có nghĩa là với bạn thì những cái hội nhóm mà nó, gọi là, không có, ơ, ờ, quá là đặc biệt á, ờ, gọi là, quá nhiều thông tin quan trọng á, thì bạn bạn cũng sẽ tắt bớt cái thông báo, đúng hông? Nhưng mà còn về những cái ứng dụng, kiểu như là, Shopee, hay là Lazada đồ đó bạn, thì bạn có để cái thông báo ở trên điện thoại hông? Ừm.
Ừm. Ừm, <laughs> đúng rồi. Ừm. Ồ! Shopee. Ồ! Shopee thì mình hổng có nhận cái thông báo của nó bạn ơi, ờ, nhưng mà mà đúng là mỗi lần mà lướt Shopee thì cũng dễ bị cuốn thiệt! À, có lần á nha, mình nhớ là mình chỉ lên Shopee để mình search về một cái món hàng mà mình cần mua thôi, à, cái xong tự nhiên ha, nó suggest ra đủ thứ hết trơn, à, nào là flash sale nè, nào là giảm giá, nào là freeship, nào là cái gì quá chừng luôn. <laughs> À,. Ừ, thế thì lúc đó là, ừm, là mình phải, ơ, phải chấn chỉnh liền, ờ, mình phải suy nghĩ lại liền, ờ, cái món này á hả, có vẻ cũng hay đó. Ừ.
Ừm. Đúng rồi, ừm. Ừm, sao? Ừm. Đó, đúng rồi, ừm. Vậy rồi lúc đó bạn làm sao? Ừm. Tỉnh liền ha? Ờ, đúng rồi đó. <laughs>
À, cũng không cần thiết đâu. À, nhiều khi mình phải quyết tâm, mình quyết tâm là thôi bây giờ chỉ chọn cái món nào cần mua thôi, là mình đóng nó lại, à, chứ nhiều khi mà mình lậm ở trên đó thì thế nào vừa mất thời gian hông nói ha, nhiều khi còn tốn tiền mà không cần thiết nữa.
Ừm. Ừm, sao? Cũng đúng. Khi mà, gọi là, kiểu là, bị cuốn vào những cái thông báo bằng những cái quảng cáo, hay là thậm chí là những cái chương trình khuyến mãi của những cái sàn giao dịch điện tử á, à, thì, ừm, rất là dễ bị, gọi là, mua mà theo cái cảm xúc á. Nếu như mà không có đủ lý trí để mà, gọi là, ngăn ngăn cản lại bớt, ờ, cũng rất cũng rất là hay. Nhưng mà hổng biết là khi mà bạn đặt ra cái ranh giới với cái chiếc điện thoại như vậy á, thì nó có cái ý nghĩa gì cho cuộc sống của bạn hông?
Ừm. Đó. Ừm. Nó sẽ có ý nghĩa đó là mình sẽ tập trung vào, ờ, những cái gì thật hơn. Đó, ừm, cái điện thoại thì chủ yếu nó chỉ là một cái màn hình thôi. Nếu như mà ngày trước ông bà mình không có cái màn hình, ông bà mình vẫn sống được bình thường. Thì hông có cách gì cái chuyện bây giờ mà mình hông có màn hình mà mình hông sống được cả. À, khi mà ở cái màn hình nhiều quá thì mình sẽ nhìn con mình ít lại, mình nhìn chồng mình ít lại, mình nhìn thấy nhà cửa của mình ít lại. À, thế thì mình thấy cái việc mà tốt nhất khi mà mình có thể đặt một cái ranh giới đối với cái điện thoại đó, là mình sẽ sống thật hơn. Ừm, cái cuộc sống của mình thật và giá trị hơn với những cái gì là cần thiết, với những cái những cái đối tượng nào cần tới mình. Ờ, mình có thể chia sẻ những cái giá trị, ờ, về thời gian cũng như, ừm, về thời gian cũng như là cái sự quan tâm nó thiết thực hơn với nhau đó bạn.
Ừm. Cũng đúng, ừm. Hợp lý nè! Ừm. Ừm. Ừm, sao? Vậy á hả? Ừm. Ừm. Phù hợp hơn ha? Ừm. Ừm, đồng ý. Hôm nay nghe bạn chia sẻ rất là hay luôn, cảm ơn bạn nha.
Cám ơn bạn nha, chào bạn.